Ne, also, tatsächlich sind die, ähm die Kin also, unsere Kinder sind, äh, circa 2 Jahre auseinander. Also, das, ähm das ist dann eigentlich schon okay. Natürlich irgendwann, ähm, ist der Älteste dann, äh, wahrscheinlich fertig mit der Schule oder in 'ne andere Sch in 'ner anderen Schule. Aber mo also, momentan sind sie alle in der gleichen. Ähm, aber genau also, wir haben uns eben umgeschaut, da wo wir, ähm, von der Arbeit her, wenn das näher wäre es gibt auch ziemlich gute Schulen dort und ich bin mir sicher, dass die Kinder
Mhm, okay, ja. Mhm, mhm. Mhm, sehr gut, ja.
ja, sich dann auch da wohlfühlen würden, ähm, nach 'ner gewissen Zeit. Das geht ja oftmals relativ schnell, ähm. Ja, aber ja i
Das stimmt, das stimmt, genau. Ja, aber so was wie Homeoffice oder so wäre eu bei euch beiden auch nicht möglich, ne? Um da vielleicht wenigstens diese verlorene Zeit, äh, im Auto, beim Verkehr da irgendwie wieder weg zu machen. Oder habt ihr da Berufe, die man nicht auf Homeoffice mal so zeitweise umstufen könnte bis zum Umzug?
Mhm. Das ist 'n guter Punkt, weil, ähm, das haben wir uns auch überlegt. Es war tatsächlich so, dass wir, ähm, während Corona beide dann das Homeoffice hatten, genau. Können wir uns vielleicht alle noch genau, können wir uns gut dran erinnern. Ähm, jedoch, ähm, haben wir jetzt nach, äh es hat ungefähr dann, glaube ich, gute 2 Jahre angehalten und dann und jetzt hat unsere Firma beide also, von mir und von meinem Mann, die haben jetzt beide, äh, komplett wieder ins in die, ähm ins Büro umgestellt. Also, wir müssen alle Vollzeit da sein. Es es gibt Ausnahmen, wenn unsere Kinder mal krank sind oder, ähm ja, dass einer von uns dann schon mal 'n Tag von zu Hause aus arbeiten könnte. Aber ja, grundsätzlich
Mhm. Ja, oh, mhm. <chuckles> Ja, wie sehr viele andere, genau, genau, ja. Mhm. Ins Büro, okay. Mhm, genau. Aber jetzt nicht die ganze Zeit wahrscheinlich leider nicht die ganze Arbeitszeit, ne? Oh, das ist schade. <inhales> Das ist wirklich sehr schade, ja.
Ne. Ja. Ja. Genau. Also, wä Corona war natürlich, ähm, schwierig für alle, aber von der Arbeit her war das teilweise dann auch gar nicht, ähm nicht mal so schlecht. Ja. Mhm.
Mhm. Einfacher, natürlich, ja. Hast dir schon Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt eher so 'ne ländliche Gegend wird, in die ihr ziehen wollt oder eher so 'ne typische Stadt?
Genau.